بيبقى في كده في في بيوتنا بعض المساحات الصغيرة، آآ، مش عارف قُل لي إزاي ممكن تستغلّ مساحات زي ديَّة أحيانًا بتكون مُهدرة أو مش مش باينة أصلًا في الشقة؟
بُصّ، أنا يعني صراحةً في البيت عندي آآ، أقدر أقول لك إن بيبقى في شوية أماكن كده ليها يعني وقع مميز، آآ، ممكن تبقى مكان هادي، ممكن يبقى Corner جنب عامود مثلًا أو حاجة، عارف بيبقى في حتت كده اللي هي تحس إن في حاجات متصمّمة ليها هي بس ف ما آه.
جميل. آه، آآ، أنت اللي بتخلق الحاجات ديَّة والَّا هي أصلًا يعني كلّمني أكتر عن الحاجات دي.
بُصّ، أنا هاقول لك، أنا مثلًا من نوعية الناس اللي هي ال المهتمين شوية بفكرة ال الديكور وبفكرة إزاي أصلًا إنك أنت تبيّن البيت واسع حتى لو المسافة أو المساحة صغيرة شوية، آآ، فأنا بالنسبة لي مثلًا لما باجي أنزل أشتري حاجة مثلًا من مول أو من محل أو حاجة زي كده، عينيَّا بتبتدي تُلقُط إيه قِطَع الأثاث اللي ممكن تتحط عندي في البيت في الحتة ديَّة، امم، آه يعني
امم. حلو أوي. فبتتخيلها بقى، اللي هو دي هتبقى هنا حلوة أوي دي هتبقى كذا آه، دي هتوسّع دي هتضّيق.
بالضبط كده، فبيبقى دماغي كُلّها في الفكرة ديّة، اللي هو <tsk> آه، أنا لو البيت عندي لو العمود ده كان الدنيا أوسع شويَّة فيه، كانت القطعة دي كانت ممكن تبقى مُناسبة، القطعة دي بقى ممكن تبقى أي حاجة، ممكن تبقى حاجة خشبيَّة، عارف حاجات مثلًا زي اللي هو إيه رف خشب مثلًا، آآ زرعة آه، أي ساعة مثلًا شكلها حلو تِتحطّ على العمو آه، في حاجات زرع كده ممكن أبقى أحُطَّها في البيت آه، بتبقى جميلة برضو، امم لأ، حاجات آه حاجات طبيعيَّة عادي، فاهمني؟ آآ بس بتبقى حاجات يمكن يعني أماكن شوية أقرب للبلكونة، عشان أنا ما باحبش إن أنا الدنيا ممكن في البيت إن هي إيه آآ يعني آه، وطبعًا عشان لأ عشان الشَّمس كمان، فاهمني؟ عشان تبقى، يعني فاهم، مُعرَّضة بشكلٍ ما إلى ال ال لل للشَّمس يعني، يعني في Corner عندي في ال في Corner عندي في البيت، اللي هو الشَّمس حرفيًّا جُزء منها باصص على ال باصص على الفازة بتاعة الزَّرع نفسها، فاهمني؟ فهي بالن آه، فهي آه، فده أنا بابقى سايبها هناك عشان ما تدبلش يعني وكده، وطبعًا باطّلعها البلكونة وأرجّعها يعني، فاهم، باحاول أهتم بيها قدر الإمكان.
إمم. جميل أوي، أيوه. أنت بتحُط زرع في البيت؟ طبيعي بقى والّا الزَّرع الصناعي؟ إمم، جميل أوي آه. تبقى رطبة كده مثلًا، ترطّب شوية آه. بالضبط. جميل، جميل أوي، آه. تهتم بيها طبعًا، أيوه.
آه، آآ ف فبالنسبة لي آه، بيبقى في حِتت كده بيبقى اللي هو عارف تبقى موجودة في ال في البيت <tsk> أنت بتبقى شُفت حاجة مُعيَّنة، قطعة مُعيَّنة، قطعة أثاث خاصَّة بيها هي.
مفهوم.
تجيبها تروح حاططها فين؟ آه، هي تتحط في الحتة دي. آآ
أنت ب مطّلع يعني على فكرة ال التصميم الداخلي أو ال أو الinterior design أو مثلًا بتشوف استايلات معيّنة، وبتتفرّج على حاجات وكده وبعدين ت ترجع تعملها في شقِّتك، أو أ قصدي يعني مثلًا خلفيّتك إيه، أو إيه إيه اللي مخلّيك مهتم أوي بالقصّة ديّة؟
والله بُص أنا يعني مش هاقول لك الinterior design والحاجات اللي زي دي، من الحاجات اللي بتستهويني، لكن عمري ما درستها، ممكن باتفرّج عليها عشان أنا باحب يعني عارف اللي هو إيه، زي ما باقول ال العين تعشق يع فاهم كلّ جميل، يعني ال الحاجة الج آه، الحاجة الجميلة نفْسها الترتيب. آآ هاقول لك على حاجة، عارف أنت ال ال المطابخ اللي هي بتتعمل دلوقتي الbuilt in اللي هي بتبقى تحس إن ال البوتجاز، هو محطوط جوّه المطبخ وال والغسالة جوّه المطبخ، آه، فاهم؟ تحس إن
إمم. طبعًا. آه. معروفة آه، آه، آه، آه وفي مكان للميكروويف، وفي مكان لمش عارف الفرن و
بالضبط. أنا باحب الإستايل ده، أنا باحب إستايل إن كلّ حاجة ليها مكانها، كلّ حاجة مترتبة بشكل معيّن، بالضبط، أنا في البيت عندي أنا ما ما أسّستش البيت على الاعتبار ده، لكن أنا سايب إن أنا أخوض آه، باخوض التجربة بتاعة إن أنا عندي أماكن معيّنة في البيت، وأنا بابتدي أملاها بحاجات أنا بقى شايف إن هي مناسبة، فاهم؟ يعني مشّيت الموضوع ر retro retrograde بالعكس بقى، فاهمني؟ آه.
مكان مرتّب. مفهوم جدًا، آه. هي دي بقى اللي بتخلق لك ال مفهوم آه، أ أنت ب بتخوض التجربة واحدة بواحدة، مش من أوّل ما صمّمت البيت وكده، ممكن يكون مثلًا أثناء تصميم البيت ما كانش في الوعي ده، أو ال المعرفة دِيَّة، آآ، طب إيه ال إيه الأماكن ال أ ال آآ، اللي أنت مثلًا اللي خلقتها في البيت، وبت بالنسبة لك المكان ده أنت مرتبط بيه عاطفيًّا يعني؟
بالضبط، بالضبط. آه، بالضبط أصل آه. آآ، بُصّ، مش هنقول يعني فكرة عاطفيًا دي، فاهمني، ممكن تكون يعني ال البلكونة عندي في البيت آآ، البلكونة هي تحس إن هي تراس أكتر يعني، فاهمني، يعني هي أكتر من من من بلكونة بالضبط آه، ف أنا بالنسبة لي أنا باحب فكرة البلكونة تبقى <tsk> يعني ليها شكل معيّن، آآ، القعدة بتاعتها، النضافة بتاعتها، طبعًا أنت عارف تنضيف البلكونات دايمًا أو التراس بيبقى فني صعب شويّة، عشان أنت يُعتبر على ال آه، على الشارع على الشارع على طول، آآ، وأنا من نوعية الناس اللي باحس إن ال ال الألوميتال أو التقفيل الإزاز نفسه بيخنق المكان، وبيخليه إن هو يعني أنت مش مش قاعد في الشارع فعلًا زي ما زي ما هو آه، آه، أ بالضبط، فأنا باتضايق جدًا من فكرة الألوميتال والحاجات اللي زي دي، باحس إن هو بيقتل روح المكان، فأنا مش عامل ألوميتال خالص، بالعكس أنا سايب ال ال الموضوع عندي، ال ال التراس المدخل بتاعه آآ، خشب عادي جدًا خالص فاهمني، والتراس نفسه مفتوح، أنا ممكن أنضّفه كل يوم عادي، ما فيش مشكلة، وأحط ال ال ال الزرع، وأغيّر ال ال السجّاد بتاعه، وأغسله، ما فيش أي مشكلة، لكن
جميلة آه، فيها قعدة وكده، آه. في تراب وكده، آه. والخشب حي، الخشب حي يُعتبر، آه. إمم، أنت عايش لوحدك؟
آآ عايش مع أهلي، بس أنا باحب الحاجات اللي أنا باعملها مخصوص، يعني دي دي بتاعتي أنا، فدي ب دي باهتم آه، باهتم بيها فاهمني؟ فبالنسبة لك كان في اقتراح إن إحنا نقفّل البتاع الموضوع كُلُّه ب بإزاز من بَرَّه، في إزاز بيتفتح وبيتقفل، برضه حسيت إن هو مش مش أحسن حاجة يعني، أنا م كان مضايقني.
دي بتهتم بيها أنت دي، آه. هو عمومًا ال الخشب بيبقى حي، ك بيتفاعل أكتر مع الطبيعة ومع الشمس، و غير ال غير الالمونتال، غير الإزاز اللي هي بتبقى حاجات يعتبر ميتة شوية أو بتخنق يعني.
بالضبط. آه، أنت عارف أنت عارف الخشب نفسُه شعور الفتح نفسه بتاع الخشب وقفله، الصوت بتاعه وهو بيخبط في بعضه كده، ده بالنسبة لي مُمتع، <tsk> يعني فاهمني؟ يعني تحس إنك أنت آه، هي دي حاجة جُزء من جُزء من الطبيعة، حطه حطه معاك، غير زي ما أنت قُلت بجد ده مصطلح إن هي حاجة حية وحاجة ميتة فعلًا، آآ ده حقيقي ال الحديد، الألموتال نفسه <tsk> آمم مُصمت مهما كان بالضبط ما أنت ما يعني
أيوه هو فعلًا كده، آه. ش شيء جامد آه، آه، آه، ما بيتنفسش زي الخشب، الخشب بيتنفس، الخشب فيه روح على الأقل، آه.
آآ بالضبط، الخشبة لو خبطتها جامد فاهمني؟ بت بتحل من مكانها بتلاقي حتة منها اتكسرت، عارف تحس إن <tsk> أنت لازم تتعامل معاه بشكل مُختلف عن ال عن الألموتال والحاجات اللي زي دي، فاهمني؟ آآ تنضيفه نفسه فاهم تحس إن ليه تنضيف مُعين، آآ في اهتمام في في حاجة فاهم فعلًا، زي ما أنت قُلت هي حاجة حية فعلًا، و وبتتأثر بال بالأسلوب بتاعك والمُعاملة بتاعتك فعلًا، آآ
أيوه، جميل. في بقى عامل أماكن أخرى في ال يعني في ناس أحيانًا تعمل Coffee Corner ناس تعمل لأ، زاوية قراءة، ناس تانية تعمل مُصلّى، أنت عامل حاجات تانية غير البلكونة، والّا البلكونة لسه فيها أنشطة أُخرى، يعني بتقرأ في البلكونة مثلًا أو بتقعد فيها أو إيه كمان؟
آه، أنا باعمل كـُ بُص أنا باعمل كل حاجة في البلكونة، فاهمني؟ باعمل يعني باعمل كل حاجة، كل حاجة حرفيًا، باحاول أوفق ظروف حياتي مع البلكونة، فاهمني؟ يعني أنا آه، يعني أنا مثلًا أنا أحب جدًا إن أنا مثلًا آآ أقرأ مثلًا أو كده، فاهمني. طبعًا نُقطة ال الإزعاج ممكن تبقى شوية فاهمني، نُقطة مش مش أظرف حاجة. آآ ف آه الشارع طبعًا الشارع طبعًا وكده فاهمني. فكُنت جايب حاجات مثلًا فاهم، زي Headset كده ممكن بالبسها كن بت يعني بتعزل الصوت شوية فاهمني. زي اللي بتبقى في الطيارة كده. إمم، آه، دي دي باستخدمها مثلًا إن أنا إيه آآ يعني أفصل عن صوت الشارع شوية، آآ ال القعدة نفسها جايب مروحة مثلًا كويسة، عشان لو الجو حر مثلًا أو حاجة فاهمني. مروحة يعني ظريفة، آآ القعدة آه، القعدة نفسها جايب حاجات من Material شوية فاهمني. ممكن يكون الغسل بتاعها يبقى أحسن شوية، ما يبقاش حاجة بتلزق فيها التراب أوي، آآ آه.
إمم، إمم، جميل. <laughs> آه. الشارع بقى وكده، آه. مفهوم، أيوه، أيوه، أيوه. أيوه. آه، يعني تتغير وتت وتتغسل وكده، تت تتفك وتتركب وحاجات زي كده.
بالضبط. آآ، بالضبط، الحاجات اللي ممكن أغطيها في ال في البلكونة مثلًا كام كرسي أنا حاطِطهم، آآ باغطيهم عشان التراب مثلًا أو كده، موفّق ظروف ال ال ال البلكونة نفسها بحيث إن هي آآ، أقدر أستخدمها يوميّا بشكل سهل، وما تبقاش مرهقة أوي بالنسبة لي في إن أنا آآ، أ أنضّفها يعني، أو إن أنا آآ، ما أقعدش ساعة أنضّف مثلًا عشان أقعد نص ساعة، فاهمني، يعني أنا جاي أرتاح مش جاي آه.
آه أكيد، لا، لأ، لازم تبقى سريعة، آه لازم تبقى سريعة، أنت على كده بقى لمّا تيجي تاخد شقّة جديدة أنت أو لمّا تيجي مثلًا تأجّر شقّة والَّا حاجة، والَّا والَّا ما اعرفش، مثلًا لو هتتجوّز أو هتنفصل عن أهلك، هتبقى أنت بالنسبة لك البلكونة ده مطلب أساسي في الشقّة الجديدة دي أكيد.
آآ، بالضبط. آه، آه، آه، بالنسبة لي بُصّ ال البلكونة كمان يعني عشان هي عندي برضه ميزة في ال في البيت اللي أنا فيه دلوقتي آآ، البلكونة قدّامي مساحة مفتوحة، يعني قدّامي يعتبر ما فيش ما فيش مباني ما فيش حاجة آه، أو إحنا أعلى من المباني اللي حوالينا ف فأنا كاشف الدنيا كلّها آآ، ما فيش حد كاشفني، فحاسس نفسي إن أنا واخد راحة، واخد حريّة ممتازة، فحاسس إن الدنيا يعني أحسن وأظرف، آه.
آه، دي دي مهمّة جدًا، آه. دي مهمّة أوي عشان الخصوصيّة، وعشان برضه الأُفُق الواحد يبُصّ ما يتخنقش يعني.
بالضبط كده، فحاسس الموضوع لأ أحيانًا بيبقى فاهم يعني بيفرق جدًا شويّة تفاصيل بسيطة كده، آآ بالنسبة
ما فيش حاجات جوّه البيت، والَّا كنت هتقول إيه؟ آه.
لأ فيها آه، آه في حاجات تانية جوّه البيت ما لسّه كنت هأقول لك فاهمني، أنا لسّه زي ما كنت باقول لك كده كنت عامل corner لل للزرع قريّب من يعني عارف اللي هو إيه في عامود عندي فاهمني، اللي هو جنب العامود بالضبط الشمس بتبقى يعني آآ، داخلة وعاملة كده منظر فاهم، منظر جميل، متعامدة حرفيًا على ال على المسافة اللي هي ما بين العامود وما بين الحيطة آه فاهمني، دي أنا عامل فيها
آه. على الحتة دي، آه. دي أنت على طول حاطت فيها الزرع بقى دي.
دي حاطت فيها ال حاطت فيها الزرع، والناحية التانية من العامود حاطت كرسي كده فاهمني، زي الLazyboy آآ، فاهمني، كرسي آه، ده بالنسبة لي من ال المتعة بتاعتي إن الساعة 10:00 ص الصبح كده والشمس منوّرة المكان أبقى قاعد بقى باقرا حاجة فاهمني، قاعد آآ، مشغّل قرآن.
جميل، آه. طبعًا، أعتقد الزرع مع الشمس ده يعمل لك حاجات في نفسيتك حلوة جدًا، تبقى أنت طالع سعيد من القعدة دي حتّى.
آه، جميل جدًا، جمي بالضبط، بالضبط، فاهمني؟ آآ، فال عارف المكان نفْسه بيبقى قاعد، أنتَ قاعد قاعد إيه بقى مرتاح، فاهمني؟ الشمس يادوبك، الشمس مش حامية أوي، يادوبك داخلة ال ال <clears throat> بالضبط، فاهم. داخلة الأوضة كده، جاي أ جاية على جسمك، آآ صراحةً بتبقى بالنسبة لي من من أحلى الحاجات يعني، من أحلى الفترات اللي في اليوم، أنا شخصيًا ال10 دوُل اللي باقعدهم الصبح مثلًا أو النُص ساعة، بالنسبة لي بتخلّيني أفصل جدًا ما بين اللي هو ال يعني عارف اللي هو إيه، من وقت الصحيان، لإن أنا هانزل الشغل بقى مثلًا وكده، فاهمني؟ آه، ده كده هاستجم.
تبقى جميلة ومفيدة آه. آه، كده أنا فُقت و واليوم بدأ، آه يلّا بقى تقدر تبدأ يومك بقى هنا، على الكرسي ده. <chuckles>
بالضبط. بالضبط، تقعد تشرب حاجة، بالضبط، تقعد تشرب حاجة بقى، تقعد تقرا كتاب، تسمع قرآن آآ، فاهمني؟ تستجم عارف اللي هو تقعد تفصل كده إيه، آآ، زي ما باقول لك نُص ساعة كده، أنتَ مغمّض عينيك بس، اللي هو آآ وبتفصل يعني، فده ده من الأجزاء مثلًا.
أيوه. في عندك زوايا أخرى أو حاجات تانية ف مثلًا أوضة النوم مثلًا، والّا أنتَ مخلّي دِيَّة امم.
آه، أنا هاقول لك برضو، كان عندي برضو في ال في الصالة، أنا باحب ال الأحواض اللي فيها سَمَك، آآ يعني آه، يعني أنا مع إنّي أنا فاشل في موضوع السَمَك ده جدًا، ولكن أنا يعني فاهم؟ آآ، يعني حاطط كده حوض بتاع سَمَك، اللي هو بمُجرّد ما تدخل من البيت، عامل إضاءة شويّة لونها فاهمني، في ال في ال في الوش على طول، أوّل ما تدخل من باب البيت، آآ، عندي حاجة زي شوفنيرا كده، وحاطيت عليها حوض اللي هو بتاع السَمَك، مع إضاءة كده لايت زرقا، يعني حاجة فاهمني، إضاءة خفيفة خالص آه، ف بت وفوقيها في مراية، آآ المراية ديّة ليها طبعًا اللي هو الFrame اللي هو ال المنوّر الليد ده بالضبط، ده ده فاهم بقى يعني مدي شكل كده شويّة إيه شكل ظريف يعني فاهم، تحس إن هو أنتَ داخل، آآ، هي الحتّة دي بتاعة إن هو أنتَ خلاص هتنزل، راكن بقى المفاتيح على الشوفنيرا جنب ال جنب حوض السَمَك نفْسه بالضبط، آه، وال النور نفْسه الأزرق اللي هو من ورا ال من ورا الحوض نفْسه، فاهم منوّر ال الحوض بلون أزرق شويّة زي لون المحيط كده، فاهمني، ف آه، بالضبط، فمِدّي بقى فاهم، مِدّي شكل كده لذيذ صراحةً، فاهم، قبل ما أتحرّك من البيت، برضو بيخلّي الواحد عارف اللي هو إيه يفصل شويّة يعني.
ياه! آه. <chuckles> حلو. آه. ياه! جميل، آه. بينوّر ده آه. بس تشوف السَمَك بقى وتشوف ال آه. لأ جميل رايق، رايق أوي، جميل أوي. لأ تحفة، تحفة آه. جميل أوي، يعني أنتَ عندك رُكن أخضر، والبلكونة تقعد وتت وتبقى فيها هوا وأفق وتشوف السَّما وتقرأ، وأنتَ نازل تبقى في أزرق وبحر وسَمَك، أنتَ عامل كلّ حاجة في بيتك يعني. <laughs>
بالضبط، آه. آه يع أنا ب صراحةً آه يعني الواحد آآ عارف ال الفقرة بالذات اللي هي بتاعة ال البلكونة ديّة، فعايز أقول لك مثلًا بعد الفجر يا سلام! تبقى حاجة تحفة التحفة يعني، فاهمني؟ فدي بالنسبة لي من الأجزاء المهمّة جدًا. وزي ما أنتَ قُلت، إن أنا لو هاعزِّل من مكان لمكان تاني، لأ ده بالنسبة لي البلكونة دي أساسية يعني، <tsk> بالضبط، بالضبط.
آه، جميل آه. بلكونة أساسي، بلكونة أساسي آه، هُ لا لأ، جميل، جميل، أنا عايز أقول لك إنّه أعتقد شقّة ممتعة جدًا صحية حتّى للنفسية الواحد يعيش فيها ويتبسط، أنا عمومًا اتبسطت معاك في هذه الجولة، في هذه الشقّة الجميلة جدًا <chuckles> وباشكرك أوي على الكلام الحلو ده.
إمم ده حقيقي. ربنا يخلّيك يا رب. ربنا يخلّيك يا رب.